ああ。
とりあえず、全然元気なかったら
理由聞きますね、まずね。なんでそういう、なっちゃったのかって理由聞いて、同じ失敗をしないように心がけます。
はいはいはい。 うーん。 なるほど。
うーん、え、どうします？
いや、めっちゃしんどそうだったら、もう、今はもう仕事とか全部やめて遊ぶ遊びまくりますかね。<chuckles> だって、もしかしたらだって、もうその時には、どうにもならない可能性があるじゃないすか。
はい。 <laughs> なるほど、はい。 あ、確かに確かに、え？そっか。
そ、聞いて、それ、そなんか A か B の選択をミスって B にしちゃったんだよみたいな話だったいいですけど、なんかめちゃくちゃもうおっきな波が来て、も、どうしようもないみたいな、ことがある可能性もあるので、っていうか、まあ、それをで、A と B を選んで A になったからって、どうなるか分かんないじゃないすか。またそこに戻る可能性がある
はい、はい。 はい、ああ、なるほどね。うーん。<laughs> はい。 ああ、そっか。 ありますねありますね。 うん。 はい。 まあ、分かんないすね。あ、確かに。あ、それだったらもうね、今遊んどこうみたいな？<laughs> もっとひどくなるかもしれないすけど、そしたら。もう知らんって感じですか？<laughs> なるほどなるほど。あ、でもそれもね、一つの選択肢としてありますよね。
ので もう、今もう全部遊んで もう、しもう知らん知らないっていう 知らないっていう うーん、それ、そっち派すかね。
うーん、確かに。そうですね。あとはなんか25年後に、すごい自分病気なって入院とかしてたら、今とりあえずもういなんやめて旅行行きますね。<laughs> もうもう、うん、行きますね、とりあえず、行きたいとことりあえず行っとけみたい
なんか。 はいはい。 <laughs> なるほど、そうですよね。そうですよ、ええ、病気 病気なった、なんもできないすもんね。
なんもできないです。そうなんですよ。そう、そこは変えられないですですね、きっとね。うーん、そうですね。
いや、そうですよね。 いや、なんか意外とううん。
うーん、どうなってるんだろう、こ怖いな、はい。
<laughs> まあまあ、すごい元気そうだったら全然いいんですけどね。
ああああ、そうそう、なんかこう幸せそうだったらすごくいいなと思いますけどね。うん。はい。
うんうん、なんか元気そうだったら、今こう耐えるのも、こう分かるじゃないすか。うわ、今ここでしんどいのは、こう今仕事頑張ってるのは、じゅ20年後ぐらいにすごい幸せなと自分がいるからみたいな。
はい。 うん、うんうん。 うん。 はい。 うん。 ああ、そうですね、張り合いになりますよね。確かに。
そうすよね。そこのモチベーションになるすけど、もう、未来将来から来た人が、じなんか元気なさそやったら、マジ、今の今の我慢何もしないっすね。
モチベーションなりますよね。はい、はい。 やばいですよね。 ですよね、も、一時退院してきたんだけど、あと余命ねとか言われたらもう、最悪ですよねちょっと。「ええ？」みたいな、それはちょっと、うん、それはもうね、人生謳歌しますよね、そうなと思いますね。そっか、なるほど、それによって違いますね。
<laughs> そうすよね。 うーん。 そうなんすよね。
そうですね。はい。はい。
え、しょ将来のじゃあ、自分が、余命、例えば4年なんだよみたいな話をされたら
はい。
な何します？そこのそれまでの間。

で、いろんな国のお金持ちの人と仲良くなるっすかね。
はい。 ああ、なるほど。あ、でも、それはいいですね。もしなれるんだったら。そしたらね、もしかしたら助けてくれるかもしれないですよね、その技術とかで。死なないで済む。うんうんうん、かもしれませんよ。ま、この人はすごくいい人だから、じゃあちょっと、あの、ハイテクの、わかんないすけど、なんか医療で助けましょうみたいな、うん、あるかもしれな
いや、ありますよね。 はい。 <chuckles> そうっすよね。 いや、そう思うと死ぬことは分かったからこそ、めちゃくちゃ可能性広がるかもしれないす。
うんうんうん、そうですよね。 ああ、絶対そうだと思います。そうですね。ま、でもできることは全部やりそうですね、そうなるんだったら。うん、そうですね。
うーん、そうっすよね。なんか手段選ばない感じありますよね。
ありますあります。そう、だから、い生きる方法を、なんか、こう探すかもしれないすね、もしかしたら。うん。あ、優しくなれそうですね。それは、確かに。
はいはい。 あとめちゃくちゃ優しくなれそう。 めちゃくちゃ優しくなれそう、なんかコンビニの店員のお姉さんとかにめちゃくちゃ優しくなれそう。
あああ。はい。はい。なぜ、コンビニの店員ですか？<laughs> はい。
いやいや、別に何でもいいんすけど、あの、ファミレスの店員でも何でもいいんですけど。なんか、その辺も、いやあ、ほんとにありがとうございましたみたいな。<laughs>
うーん、あ、みんなにってことですね。うん。確かに。 ああ、確かに確かに。もう必ずお礼をゆってみたいな。そうですね、いやでも、それはあるかもしれませんね。
そうっすね。 あと、どうなんすかね、人を応援するようになるんすかね、どうなんだろ？
うーん、あ、でもそれもあるかもしんないですね。はい。妬み？妬みにはいかない気がしますけど。
妬みの方に行くのか、どっちかっすよね。 なんか、もしかして妬みに行くかもしんないじゃないすか。例えば、めちゃくちゃ幸せそうな友達がいて
ね、 はい。ああ、なるほど。はい。うん。
で、あ、で、なんかこの友達は、何十年後も生きてんのに俺は死ぬのかみたいな感じで、妬みの方とかこう
はい。 あ、ああ、なるほどね。あるかもしれませんね、それはね、うん。
ね、比較してみたいな方に行くのか
はいはい。
それとも、すごい若者を応援する
うーん。
おじちゃんみたいになるのか。
うん。

ええ。もうとりあえず、あの、な、仕事はちょっとね、あれですね、あの注力しないですね、もう。あのお金稼ぐのはちょっとね、ま、病院代とかありますけど、ま、とりあえずきちんと保険にかけ保険をちゃんとかけて、生命保険かけて、で、ま、死亡保険はどうでもいいんで、とりあえず入院保険を、あの手厚くしといて。
はい。 はいはい。 <laughs> はいはい。 ほうほうほう。はいはい、はい。 はい。 うーん。 はいはい。
で、あとは、もう旅行とか行きますね。もう好きなことやります、とりあえず。あの、こう、もう25年後に死ぬんでって思うと
ああ。まあ、そうっすよね。 はいはいはい、そうですよね。
うん、プラスアルファとして、ま、29年後に死ぬんでっていうとなると、そこまでは、とりあえず、あの、なんですか、自分のやりたいことというか、もうあの、このこの世にこう、なんていうんですかね、あの未練がないようにしますね。うん。やると思いますね。
はい。 はい。 うーん、そうすよね。いや、自分もなんか二十何年後に死ぬっていうの逆にネタにして。
はい。 はい。<laughs> ネタ。<laughs> なるほど。はい。
そうす、なんか会う人会う人に言って、で、何十年後に死ぬから、みたいな話をして
うん。はい。
あの お金とかめっちゃ値切るかもしんないす。こう、きょ協力者をめちゃくちゃ募るかもしんないです。
うん。 ああ。 あ、なるほどなるほど。「もう死ぬからさ、ちょっとやらしてよ」みたいな感じですか？ああ、確かに確かに。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
あ、確かに確かに。それはいいですね。
国全世界中でやってくかもしんないっす。
ああ。あり。うん。
なんかそれをフックに、ともだ友達作るっていうか
なるほど。あ、それもいいですね。<laughs> なるほど。そっか、募金集めとかもできそうですよね。わかんないけど。
なんか、よく分からん面白いやつが来たぞみたいな。 そう、そうす。 ああ。

FIRE は、いいんですけど、あ、それはオッケーなんですけど、例えば生活保護続けてるとか、<laughs> 極端な話、なんかややばい感じなのか、かうん。ちゃんと、わかんないですけど、なんか、こう、なんだろう。
はい。はいはい。 ああ、なるほど。 うーん。はいはい。
ま、一応仕事を持って生きてるかとかはちょっと気になりますし。
はいはい。はい。 なるほど。
うん。そうですね。あとはどこに住んでるかとか。うん、気になります。
ああ、え、何年後の自分がいいすか？聞ける会えるなら。
ええ。難しいですよね。あんまりなんか遠よすぎちゃうと、死んでる可能性高いですよねと思ってんですけど、<laughs> ちょっとわかんないですけど、100ね、100歳の私とかって生きてなさそうだし。
はい。 そう、そうっすよね。しかも そうですよね。ひゃくさいの私とかだったら
うん。誰もし生きてないですよね、そ周り。
多分 うん。全くそのなんていうんですかね。もう社会も変わってそうだから。
うん。 ああ、確かに確かに。
しご自分がめちゃくちゃ、こう、何て言うんですか。心配してることが全く、え、どういうこと。みたいになりそうじゃないすか。例えば仕事してるかどうかって聞いたとしても、もし自分が100歳になった時に、仕事という概念がなくなってたとしたら「ああ、仕事そんなんもあったね」みたいなこと言われたら。<laughs>
あ、はい。うん。 うーん。そうですね。はい。 はい。 うーん。確かに確かに「そんなの今もう存在しないよ」言われても、ええ、みたいな感じですね。確かに。あ、可能性は高いですよね。
え、ってなるじゃないすか。うん。 可能性としてはあるかなっていう。あ、まあ十数年前が iPhone なんで
ありますよね。ええ、じゃああ。 ああ、そうですね。確かに。
それを考えると 十数年ごとにわけ分かんないこと起こりますよねっていう。
そうですよね。もうなんだろう。何も持たなくても通信できるような感じになっちゃうかもしんないっすね。うーん。ええ、そしたらとりあえず2、30年後か、ですかね。
そうっすよね、うん。

え、どう言う事ですか？自分がいっぱいいるって事ですか？<laughs> はい。
いや、それとも、その、何て言うんですか。パラレルワールド的なのがあって
はいはいはい。
例えば、シェフになってる自分、医者になってる自分みたいなんが、大量にいるのか
うん。 ああ、なるほどね。 いや、1人ですよね、ひとり。ひとりで。
ひとりっすか？<sniffs> まあ、それだったら、何やってんのか聞くっすかね。
うん。 ああ、そうですよね、確かに、はい。
あと、今のこの瞬間を覚えてるか？
ああ。
っていうのを聞いてみるかもしれないっす。
なるほど、あ、それはいいですね、確かに。うん。
で、それを聞いて、そこを覚えてるって言うのであれば、めちゃくちゃ重要な時期っていう事じゃないすか？
確かに、そうですね。うーん、<laughs> 確かに。うん。
じゃ逆に「いや、何やってたかな」とかなると、逆に、それはそれで、あ、今なんそんなになやん悩んだりしなくていいんだみたいな。なんとなく生きとけば、今良いんだなみたいな。なんか、それでポジション取り出来そうっすよね。
はい。 うーん。はいはいはいはい。うんうん。あ、そうですね。それはありますよね、確かに。そうか。
うーん。たしその感じ使えそう、そうっすね、そう言うのを聞きますかね。
うん、そうですね、なるほどなるほど、確かに、私色々気になるな、確かに。
どうっすか？何聞きたいっすか？結婚してるかどうか、聞きます？
え、ま あ、それよりも、まず生きてるかどうか。<laughs> うん、また今の自分の周りの人っていうか。ま、例えば、親とか兄弟、自分も含めて、ちゃんと元気で生きてるかどうかを、まず聞きたいっていうのはあるいますね。それと
はい。 ああ、生きてるかどうか、なるほど。 ああ、周りの人がすああ、なるほど、はいはいはい。 うんうん。 うーん、なるほどっすね。 はいはい。